Eh, aqui, em Portugal, a gente tá num p como dizem é s um dos países que menor pagam ordenado, né, salário mínimo. Mas ainda assim se tem qualidade, tem poder de compra, coisa que no Brasil o salário mínimo tá tá cada vez pior, né. Eu vejo a minha mãe, sabe
Aham. É. É verdade. É. Isso mesmo. Certíssimo, poder de compra, você falou certo.
Hum, eh. Minha mãe, às vezes, vai no supermercado com o salário dela, eu digo: "Gente ,não tem poder de compra. Quase não compra nada, sabe, infelizmente".
Sim, sim, sim. É verdade. E o que te prendia nesses ne ne nessa novela, assim. Por que você gostou tanto dela?
Uhum.